Ты знаешь, я вообще такой человек, э, который вот который тяжело сходится с людьми, та которому тяжело подойти, познакомиться. То есть я вот н не из таких, просто мне это в принципе тяжело. А к иностранцам почему? Потому что, ну, они носители языка, если у меня задача научиться разговаривать, их понимать я хочу, то есть, соответственно, я с ними должна разговаривать, потому что, ам, ну, в ведь даже в разных местах акцент разный, да. Допустим, я какого-нибудь иностранца или русскоговорящего, который будет, может быть, понятнее мне говорить, а не, например, зажёвывать. Он может говорить более правильно, но мне надо понимать то, что мне говорят здесь, где я живу. Вот. И даже я потом поняла, что разные люди, вот фразы, которые я уже понимаю, иногда от некоторых незнакомых людей я не понимаю с 1 раза, а потом думаю: "А, это вот так это говорите?" Да.
Ага. Да, это точно, это точно. Мгм. Мгм. Да, потому что просто произношение. Произношение очень большую роль на самом деле играет.
Да, и поэтому преодолеть нужно было вот страх выглядеть глупым. А как ты не будешь выглядеть глупым, если ты не знаешь языка, пытаешься чё-то там, э, разговаривать, путаешь слова, потом сам понимаешь, чё сказал, <chuckles> смеешься. <chuckles>
Мгм. Ну, на самом деле, <chuckles> да, я понимаю. А, на самом деле большинству людей, как правило, всё равно, и они, наоборот, как бы ценят твоё усилие всё-таки. Ну, ты же можешь говорить на своём языке, то есть у тебя, в принципе, а, развитие абсолютно нормальное, <chuckles> э, скажем так. Вот, но то, что ты прилагаешь усилия к тому, чтобы говорить на другом языке и, действительно, его как-то выучить, а, потому что, ну, вот ты приехала в другую страну, и это, ну, как минимум, а, необходимость. А, это в большей степени, ну, вот как мне кажется, по крайней мере, это вызывает уважение, нежели мысли о том, что там человек глупый. Но, конечно, когда ты тот самый человек, который, а, должен этот язык выучить и, соответственно, пока что на нём не говорит, возможно, это может, да, восприниматься вот как как будто бы другие думают, что ты глупый в этом плане.
Да.